देखिए इंसान जो है उसकी प्रवृत्ति होती है अ, कि वो हर चीज़ अ, बहुत ही अच्छी चाहता है। मतलब चाहे वो उसका घर हो, परिवार हो, साथी हो, कपड़े हो, उसकी अपनी जो खूबसूरती कह लीजिए वो कैसा दिखता है ये सब चाहता है। है ना? अ, ऐसे में जब हम किसी को देखते हैं और हमें लगता है कि अरे, उसके पास तो हमसे बेहतर है। हम थोड़ी-सी तुलना करने लग जाते हैं और ये बहुत ही सामान्य बात है। मतलब सब में ही होती है ये कमोबेश़। किसी में कम किसी में ज़्यादा। आप ये बताइए क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपने मतलब अ, जाने-अनजाने किसी से तुलना करनी शुरू कर दी हो और आपको फिर ये एहसास कब हुआ कि आप तुलना कर रहे हैं? और आपको क्या ऐसा भी लगा कि ये अच्छी बात नहीं है छोड़नी चाहिए तुलना नहीं करनी चाहिए? ऐसा कुछ हुआ क्या?
जी। <chuckles> बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। मैं देखिए ब काफ़ी निजी सवाल पूछ लिया आपने, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा इसके बारे में। तो मुझे जहाँ तक याद आता है ना बचपन में मैं अ, अपनी अ, मम्मी को देखा करता था कि मेरी बहन मुझसे 7 साल बड़ी हैं और मैं काफ़ी छोटी उम्र में मैं व देखा करता था मम्मी कंपेयर करना करती थी कि अ, दीदी को कि मे उन मेरी जो मम्मी अ असल में एक अ, स्कूल के अध्यापिक था ग त अध्यापिका थीं। अ, एक अ, सरकारी स्कूल की अध्यापिका रहीं थी और अ, उनके जो अलग-अलग सहप सहमित कर्मी होते हैं ना साथ में जो अलग-अलग टीचर्स थे। तो उनके जो बच्चे थे उनके साथ क करती थी कि इनका बच्चा तो यहाँ नौकरी कर रहा है आपको भी करनी चाहिए ज़रूर। अ, उस समय तो चलिए म दीदी वैसे स्कूल में थी लेकिन वो प्रिपेयर कर रही थी मेरी मम्मी उनको कहते-कहते। लेकिन अ, इस मम्मी की जो आदत थी कहीं न कहीं मुझे छोटी उम्र से इस बात का एहसास होने लगा था कि ये आदत गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति अ, मैं बचपन से मानता था हर व्यक्ति अलग होता है और हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी की अ, जो रहन-सहन के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। और हर किसी की उसके पास क्या मौके आते हैं, वो मौके अलग-अलग होते हैं, तो किसी को कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने यकीन मानिए मैं तो अ, स छोटी उम्र से द क्योंकि मैंने देखा है मम्मी को करते हुए तो मैं विपरीत बना उनके और मैं किसी से कम खुद को कंपेयर कभी भी नहीं करता था। अ, द दूसरों को कंपेयर करने की बात छोड़िए, अ, कम से कम खुद को तो किसी से कंपेयर नहीं करता था मैं।
<laughs> ज़रूर। हुँ। ओह! हुँ। हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। हम्म। जी। हुँ। जी। जी हाँ। ये भी है देखिए। बिल्कुल सही बात। हुँ। हुँ। बहुत अच्छी बात। हुँ। बिल्कुल सही। देखिए अ, ये सही बात है देखिए, सबकी अपनी-अपनी क्षमताएँ होती हैं, सबकी अपनी रुचियाँ होती हैं, किसी को किसी चीज़ में दिलचस्पी होती है, चाहे वो करियर हो खाने-पीने की बातें हो, वेशभूषा हो अ अ, सब के अपना जो कहते हैं ना सुविधा भी होती है। अ, तो ये एक, सामान्य चीज़ है, ये होती ही रहती है और अभिभावक तो देखिए करते ही हैं, क्योंकि वो शायद तुलना ना कर रहे हों। अ, हो सकता है जो हमें तुलना लगती है वो प्रेरित करना भी हो सकता है। लेकिन फिर भी, क्योंकि सबकी क्षमताएँ अलग होती हैं, दिलचस्पियाँ अलग होती हैं और बौद्धिक स्तर भी देखिए सबका एक जैसा नहीं होता है। कोई बच्चा किसी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है, वहीं दूसरा बच्चा जो होता है, उसको काफ़ी वक़्त लग जाता है चीज़ों को सीखने में। तो ये बिल्कुल सही बात है देखिए, तुलना करना तो कहीं से भी एक अच्छी बात नहीं मतलब अ, समझ आती है। अच्छा ये बताइए जैसे आपने कहा कि आप तो ख़ैर तुलना नहीं करते हैं, अ, आपने एक अपनी जो अ, बहन का ही निजी उदाहरण दिया। आपने कहीं और भी ऐसा देखा है कि, लोग तुलना करने में इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं अ, या अपना बहुत सारी जो चीज़ें समय ही कहूँगी मैं, और धन भी अ, जो कहा जा सकता है अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि तुलना कर रहे हैं तो उनकी तरह दिखना है, उनकी तरह जीना है, तो उस पर ख़र्च कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा कोई अनुभव है, किसी और को लेकर के?
जी। हाँ। हाँ, हाँ। बिल <chuckles> हाँ। जी। हुँ, हुँ। सही बात है। हाँ। हाँ, हाँ। <chuckles> हाँ, हाँ सही बात है। <laughs> हाँ। अ, जी ज़रूर, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अ, विद्यालय का ही अनुभव मेरा रहा है, जहाँ पर कुछ ऐसे अ, सहक मित्र जिसे कहते हैं ना मेरे सहपाठी मैंने ऐसे देखे, जो बराबरी करने की कोशिश करते थे और बराबरी नहीं, बल्कि दूसरों को वो जिसे कहते हैं ना, कि च क्य खींज दिलाया करते रहते थे, मतलब चिढ़ाने की कोशिश किया करते थे कि, यह व्यक्ति आपसे आगे है। यानी कि वो एक व्यक्ति किसी तीसरे को बोल रहा है कि अ, ये लड़का आपसे आगे है, रिज़ल्ट में, वो खुद हाँ, 2 लोगों को भिड़ाने की कोशिश कर रहा है। खुद की नहीं बता रहा है कि खुद कितना पीछे है, या खुद गुस्से भी उससे कंपेयर कर रहे है, ऐसा नहीं, वो दु दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है कि आप अ, पर समझदारी ये थी कि ना मैं बहकता था, ना मेरा जो जिस सहकर्मी से पा मेरी तुलना की जाती थी, ना वो बहकता था। वो कहता था, "भई अ, तो आपको क्या परेशानी है, आप बन के दिखाइए ना। <chuckles> आप करिए खुद से कंपेयर।" तो ये सच में ब मैं कहना चाहूँगा ज़रूर कि अ, कहीं न कहीं बाल चलिए छोटे बच्चों की बात अलग है कि स्कूल में अ, कहीं ऐसा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरों से तुलना करना है ना, खुद का ही मज़ाक, खुद का ही अपमान करना होता है, खुद को, खुद की नज़र में छोटा दिखाना होता है। मैंने मैंने कहीं न कहीं एक छोटा-सा हिंदी का एक कोट पढ़ा था, मुझे याद नहीं किसने कहा या कहाँ पे मैंने देखा है ये। लिखा था कहीं पे कि, "जलिए नहीं, बराबरी कीजिए।" यानी कि आप किसी से तुलना कर रहे हैं, तो उससे जलने ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। उससे सीख लीजिए कि क्या किया जा सकता है? कि उससे आगे या उस उसके कदम तक, आप उस लेवल तक आप पहुँचे। जी।
बिल्कुल। हुँ। जी। ओह! हम्म। अच्छा 2 लोगों को भिड़ाने की कर रहे हैं मतलब। <laughs> हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। ये अच्छी बात है। हुँ, सही बात है। बिल्कुल। हुँ। ये बिल्कुल सही बात कही है। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। पहुँच सके, जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने देखिए अ, जलने से या तुलना करने से कुछ नहीं होता है, आपको आपकी सामर्थ्य खुद पता होती है, क्षमताएँ खुद पता होती है, सीमाएँ भी खुद पता होती है। तो बेहतर तो यही है कि आपके पास जो होता है आप उस पे खुश रहिए अ, अपना बेहतर अ, जो है, वो दिखाइए, उसके लिए काम कीजिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए कि आपके विचार जहाँ पर जानना बनता है अ, आजकल देखने में आता है, जो सोशल मीडिया है देखिए ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा, जो सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होगा। तो आज के दौर में देखिए जो इतनी आपा-धापी में लोग लगे हुए हैं, ये देख कर के मतलब ये भी खरीद रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं, ये भी पहन लो, वो भी खा लो, यहाँ भी जा लो। तो क्या है? मतलब अ, क्या आपको लगता है ये जो तुलना करना है, लोगों के अंदर ये जो तुलनात्मक अ, जीवन शैली कही जा सकती है, मैंने तो एक यही शब्द पकड़ा है इस चीज़ के लिए, कि तुलनात्मक जीवन शैली हो रही है। इसमें आप कितना ज़्यादा मतलब प्रभाव देखते हैं सोशल मीडिया का?
बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, ज़रूर। हाँ, हाँ। <chuckles> बिल्कुल, सही बात है। हाँ। <chuckles> जी। अच्छा। ये सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। सच बात है ये तो क्योंकि आप देखेंगे अगर कोविड के दौरान की बात की जाए ना तो इन्फ्लुएंसर का एक ज़माना शुरू हो गया था। जहाँ पर अभद्रता पेश हो रही थी कि अ, महिलाएँ ख़ास करके महिलाओं की बात को बताना चाहूँगा मैं कि अ, जो युवा महिलाएँ थीं हमारे सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम पे वो रील्स ऐसी बनाने लगी थी और काफ़ी फ़ेमस होने लगी थी। तो उसको देखते-देखते कई लोग, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे आने लगे जिन्होंने अभद्रता पेश की। कपड़ों से जैसे म संबंधित अश्लील डा डांस से संबंधित। तो मुझे लगता है कि अ, कहीं न कहीं ये वही आदत थी कि इनसे इन्होंने वही किया है इनका ज़ इनका तरीका अपना कर हम आगे निकल सकते हैं शायद इनसे भी आगे निकल सकते हैं। तो ये सोचया सोशल मीडिया ने बहुत सच में ये जो तुलनात्मक आपने कहा ना तुलनात्मक जीवन जी रहे हैं हम लोग। व उसको बड़ा बढ़ावा दे दिया है। और अभी एक ही मैंने कुछ ही दिनों पहले एक सुन्दर-सी तस्वीर इंस्टाग्राम पर ही देखी है अ, जो कि अ, जिसे कहते हैं ना कि सोशल मीडिया दिखावट का ज़माना है वो उस एक इस एक पिक्चर से बड़ा साफ झलकता है। उसमें लिखा था है कि एस लाइफ़ ऑन सोशल मीडिया यानी जीवन सोशल मीडिया पे जीवन कैसा है। औए और एक फ़ोटो लगी थी एप्पल की जो कि अम अम, काँच के अंदर एप्पल दिखाई दे रहा है बिल्कुल चमकता हुआ। लेकिन हम जो सामने देख पा रहे है ना जो एप्पल सामने खड़ा हुआ है। असल में जो चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है वो उसके पीछे अ, वो उसका प अ आधा पार्ट है आधा क पार्ट पूरा ख ख़राब हो चुका है, कटा हुआ है और वो स स सड़ रहा है। मतलब जैसे हो जाता है ना आप स सेब को काट दो काफ़ी पुराना हो जाता तो कैसा दिखता है वो। तो एक सिरे से प्रतीकात्मक मिरर में दिखाया जा रहा है कि बड़ा चमकदार रसीला एप्पल है। दूसरी जो साइड है उसकी ये है कि वो इतना ख़राब हो चुका है। तो ये सच्चाई है सोशल मीडिया की।
हाँ। बहुत ज बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल। जी। हाँ। हुँ। जी, जी। अच्छा। हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। पूरा, हाँ। समझ गए। बहुत हाँ, प्रतीकात्मक बहुत ज़्यादा। जी। हुँ। जो पीछे छुपा हुआ है वो हाँ, सड़ा-गला है बिल्कुल ख़राब है। ये बिल्कुल सही बात है देखिए जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं वैसी हो। अ, चकाचौंध दिखती है और ए, ये जो चकाचौंध शब्द है देखिए पहले कभी अ अ, सिनेमा के लिए लिया जाता था कि सिनेमा की दुनिया जो है वो चकाचौंध भरी है। अ, ग्लैमर है। लेकिन आज तो देखिए सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर है वो तो सेलिब्रिटी हैं आप सोचिए। अ अ, कभी कहाँ मतलब आप सोचिए कभी नेता सेलिब्रिटी हुआ करते थे, बड़े विद्वान सेलिब्रिटी हुआ करते थे। अब एक कोई भद्दा-सा, अश्लील-सा, अभद्र-सा, मतलब अमर्यादित-सा व्यवहार करके भी अ, लोग देखे सेलिब्रिटी बन रहे हैं। सोशल मीडिया है इसलिए। अ, देखिए अब अ, चलते हैं इसी तरफ जब सोशल मीडिया की बात चल रही है कि आपने भी देखा होगा, सुना होगा वो डॉली चाय वाला जी जो है वो सोशल मीडिया से ही उभरे हुए हैं। अगर आपने देखा होगा तो एक चाय वाले थे जो कुछ नहीं करते थे बस अजीब-सी मुद्रा से वो दूध की थैली फाड़ते थे। वो लंबा-सा वो मतलब एक अ, ऊपर ले जाते थे दूध हाँ धार निकालते थे। ऐसे करके वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। अ अब देखिए अ, उनसे कौन-कौन लोग मिल रहे हैं। अमेरिका से आए लोग भी मिल रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं सब कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब क्या संदेश पहुँच रहा है समाज में इससे कि आप उल्टी-सीधी चीज़ें कीजिए आप स्टार बन जाएँगे। तो इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है या नहीं? आपके क्या विचार हैं?
जी। हाँ। <chuckles> सही कहा, सही कहा। जी, ग्लैमर जिसे कहते हैं। <chuckles> जी। <chuckles> बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल। अच्छा। जी। दूध की धार निका अच्छा। जी, जी। <chuckles> हाँ। जी। <chuckles> अ, हाँ सही कहा। देखिए, मतलब ये तो होड़ का ज़माना हो गया, जैसा आपने कहा कि एक व्यक्ति ऐसे चाय बेच रहा है तो दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा होड़ करेगा और कहीं न कहीं तुलना करके और आगे निकलने की कोशिश करेगा। और जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि अश्लीलता में हदें पार करने की कोशिश की गई कि चलिए, ये उससे भी ज़्यादा आगे एक कदम आगे निकलने की कोशिश की गई। तो ये ज़माना तब तक चलता रहेगा जब तक हम ऐसे अ, ब मनुष्य, ऐसे व्यक्ति इस संसार में हैं, जो या सोचते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट है या किसी से आगे निकलने का कोई शॉर्टकट है। अगर मुझे लगता है कि शॉर्टकट है कोई भी, वो यही है कि न नित आप, लगातार कोशिश करते रहिए, खुद को इम्प्रूव करने का, खुद में बेहतरी करने का। तो खुद से कंपेयर कीजिए अगर कंपेयर करना है। जो आप कल थे और जो आप आज हैं, यानी हर दिन अगर आप कहीं न कहीं ज कोई विद्यार्थी का ही एक उदाह उद उ उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि एक विद्यार्थी, जो सोचता है कि उसको अ, गणित में मान लीजिए कमज़ोर है, और उसको लगता है कि सालभर में वो नहीं कर पाएगा वो कोर्स। तो अगर 1 साल की बात करें तो 365 दिन होते हैं। अगर 365 दिनों में अगर वो हर दिन आधे घंटे की गणित स पढ़ने की कोशिश करे, तो 365 दिन के अंदर वो कम से कम 180 घंटे गप पढाई कर चूका होगा गणित की। जो कि मुझे लगता है, वो गणित का विद्वान बनाने में काफ़ी काम आ सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए ना, तो हर दिन आप कम से कम आधा घंटे आगे चले गए खुद से। आप खुद के अ, पि पिछले जो आप पहले थे कल थे, उससे आधा घंटा आगे चले जा चुके हैं आप। तो ऐसे ही न जब निरंतरता के साथ कोशिश करते रहेंगे, तो लगातार 2-3 सालों में कितना आगे चले जाएँगे आप। तो इस तरह से अगर हम खुद से ही अ, खुद का कंपेयर करें तो बहुत ज़रूरी होगा। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल, सही बात। जी। ज़रूर। हुँ। हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, सही बात। हुँ, हुँ। उम, बिल्कुल। देखिए आपने वाक़ई बहुत ही अ, तार्किकता के आधार पर मतलब तथ्यात्मक ये बात कही है कि अ, अगर हमने देखिए तुलना ही करनी है तो हम इस तरह से करें कि हम आगे बढ़ सकें। हमारे अंदर जो क्षमता है, जो कौशल है, उसी से हम खुद को बेहतर बनाएँ और अ, शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं है ए अम, ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि तुलना करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर हासिल करना है तो हमें खुद को ही मेहनत करनी होगी, खुद के लिए अवसर खोजने होंगे, अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा और मौके तलाश करने होंगे। अ, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। चलिए अब चलते-चलते बस आखिरी सवाल अ आपसे जानना चाहेंगे अ, कई लोग तो देखिए होते हैं जो अ, तुलनात्मक जीवन-शैली अपना ही चुके हैं और शायद उसी में वो खुश भी हैं। वो चलिए उनकी अपनी पसंद है। लेकिन कई इ इ ऐसे भी लोग होते हैं, जो जिन्होंने ऐसा करना शुरू तो किया। अ, और किया भी दूसरों से तुलना भी की उन्होंने और अ, खुशियाँ भी मिली उन्हें लेकिन ह अ, आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि भई ये जो तुलना करना है, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं न कहीं उन्हें अ, हर तरह से नुकसान हो रहा है मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक भी। तो अब आर्थिक नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, तो इंसान सोचने लग जाता है फिर, तो यही सोचते हुए कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तुलना की आदत को छोड़ना चाह रहा हो, तो उसे क्या मतलब सोच में फ़र्क लाना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे उसकी आदत ख़त्म हो जाए और वो अपने जीवन में खुश रहे, तुलना ना करे?
जी। बिल्कुल। सही बात है। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, ज़रूर। <chuckles> हाँ, बिल्कुल। <chuckles> जी। हाँ, हाँ। सही बात है। जी। <chuckles> हाँ, हाँ। मैं सबसे पहले बात अगर किसी के दिमाग में डालनी चाहूँ ना, तो सबसे पहली बात मैं यही डालूँगा सबसे पहला बदलाव यही रखना होगा कि अपनी सोच में ये परिवर्तन लाइए। यह ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है। हर व्यक्ति के मौके जो उन्हें मिले हैं जीवन में वो अलग हैं। तो कोई भी सेट एग्ज़ामपल आप नहीं दे सकते कि यह व्यक्ति आपका एग्ज़ामपल बन सकता है अच्छा। क्योंकि उसको जो मौके मिले शायद आपको पास नहीं है। उसको जो वातावरण मिला जो एनवायरमेंट मिला वो आपके पास नहीं है। तो हर व्यक्ति अलग है और हम क्या करते हैं हम जीवन को एक रेस की तरह समझते हैं र कि द जो ज़्यादा भागेगा जो तेज़ भागेगा वही आगे निकल जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। <chuckles> जीवन अ, कोई रेस नहीं है बल्कि ये चलने का नाम है और उसमें आपको अकेला चलना है। कोई कंपेयर नहीं कर सकता है आपकी कोई आपसे तेज़ी से चल रहा है या आपसे कोई धीरे चल रहा है। नहीं आपको ख़ुद की ही रफ़्तार में चलना पड़ेगा और न बस फ़र्क इतना है कि ब ज़रूरी बस ये बात है कि नि कहीं रुके ना आप चलते रहे निरंतर और कहीं न कहीं माइंडफ़ुलनेस रखें। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी कर रहे हैं वर्तमान में जिए। जीज अ, जी जिए और कोशिश करते रहें कि ना कल से जो बीता हुआ कल है उसको बदला नहीं जा सकता उससे सीखा जा सकता है और जो आने वाले ज कल है उसको कोई भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है। इसीलिए उसकी चिंता छोड़िए। वर्तमान में जिए और अपना नृत्य अब मतलब जो कोशिश करते रहे अपना 100% देने की। अपना सबसे बेहतर काम आप अगर अगर कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश कीजिए और फ़ल की चिंता ना कीजिए।
जी। हुँ। बिल्कुल। हम्म। सही बात है। हुँ। सही बात है। हुँ। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। हम्म। हुँ। बिल्कुल। देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि जीवन चलने का नाम है वो गाना भी है ना जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबहो शाम। अ, और आज में जीना चाहिए मनुष्य को बहुत ही अच्छी आपने एक बात कही प्रेरणादायक बात कही है। बहुत अच्छा लगा देखिए आपसे बातचीत करके। इतना आपने वक़्त दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!
बिल्कुल। <chuckles> हाँ। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। धन्यवाद!
धन्यवाद!